はい。
場面が多いので、あ、どっちかというと、少年ジャンプからま、しょジャンプ今も今で好きですけど、シフトしていったって感じですね。
はい。 はい。 ああ、じゃあ、はい。
え、もし、今その仕事とか、なんか関係なく時間がたっぷり取れたって時に
はい。 はい。
読んでみたい漫画とか、見てみたいアニメってあります？
うーん、そうですね。ま、やっぱり鬼滅の刃はだいぶ流行ってたので、それは、い見たいなと思いますし、あと呪術廻戦も、あ、やっぱすごく友達に勧めてもらって、え、あの、で、せ3巻ぐらいまでは読んだんですけど、やっぱりそこで終わっちゃったので、ま、それも続き読みたいかなっていう気もしますし。
ああ。 確かに、はい。 はい。 はい。 はい。 ああ。 はあはあはあはあ。
すほかうはい。
えはい。さしぶりにそういった漫画作品読んで、なんかあの時、自分たちがちっちゃい時に読んでたものとなんか、傾向変わってたり、ストーリー展開違うなって感じました？
はい。 ああ、呪術廻戦は
はい。
うん、ながなんかちょっと違うな、変わったなっていう感じはありましたね。
おお。どどんなかうに違った風に見えました？
そうだな、なうーん。
はい。
なんか敵側のんの心理描写とかが増えてた気がします。
はい。 ああ。はい、はい、確かに。
こう、なんかだから、ま、う勧善懲悪とまではいかないかもしれないけど、でも、あ、一応それなりに敵の方にも、おこう、そ大義とか理由戦う理由とか、う、なんえっと、いろいろあって、で、そっちの方の描写もしっかりしてしてるなっていうイメージはありましたね。
はい。 うん。 はい。 はい、確かに。 うん、ふんふんふん。そうすね、確かに。なんか一辺倒な正義と悪の、く描き方じゃないすもんね。確かに今は。
う、そんな感じしますね。
ああ。え、それはそれで、そういう新しい作品を見て、面白いなとは思ったには思ったんすか？
はい。